Et bien, en ce moment, hem, tu vois, je travaille sur un projet où, en fait, heu, je dois, heu, quand même pas mal, heu, mettre en avant des choses sur les réseaux sociaux et en fait, tu vois, autant je suis à l'aise pour parler avec, heu, on va dire des inconnus, heu, dans dans la vie de tous les jours, voilà, en face à face. Hem, même dans mon environnement de travail, j'ai j'ai j'ai pas de d de craintes, en fait, particulières, tu vois? Si, en fait, ce que je si je maîtrise, on va dire, le sujet, heu, dont je dois parler. Hem, par contre, tu vois, quand il s'agit de réseaux sociaux, heu, je suis pas du tout à l'aise. Je n'ose pas, par exemple, heu heu, faire, heu, tu sais, heu, ne serait-ce qu'une vidéo ou une story où on me verrait pour, heu, mes réseaux sociaux professionnels, tu vois? Et heu, j'en ai quand même pas mal besoin parce que, heu, je comprends qu'à travers ça, tu vois, hem, le le le client, on va dire, m le le follower, voilà, la la communauté même, heu, va, heu c'est ça, déjà, et qu'elle va, en fait, retrouver l'authenticité finalement et ça permet de créer du lien, ça. Donc, je comprends que ça soit, heu, très intéressant, très pertinent de le faire. Pour autant, j'arrive pas à sauter le pas parce que, heu, bah, les réseaux sociaux, heu, c'est quand même, hem, on va dire la tu tu te mets en avant, quoi. On sait qui tu es, heu heu, ça ouvre la porte à des commentaires, heu, parfois négatifs et heu, voilà, j'ai pas envie d'être confrontée à ça. Donc j'aimerais quand même pouvoir, tu vois, trouver un moyen de sauter le pas
OK. OK. Oui. OK. Oui, c'est l'image que tu rejettes, quoi. Oui.
et heu, bah, je voulais savoir si tu pouvais m'aider à ce niveau là, quoi?
OK. Bon déjà c'est assez intéressant ton histoire et et merci de de la partager. Heu, parce qu'effectivement, hem, on aurait pu penser que c'était, heu, bah, vraiment la la peur de parler, heu, devant des gens ou même devant une caméra ou quoi, mais en fait c'est c'est vraiment, heu, précis sur les réseaux sociaux donc ça déjà c'est c'est intéressant à savoir parce que ça veut dire, malgré tout, que tu as quand même plutôt confiance en toi. Heu, parce que sinon, heu, probablement tu arriverais même pas à à parler devant un groupe ou même à des inconnus comme ça. Heu, donc, heu, c'est c'est vrai que le problème est vraiment situé sur les réseaux sociaux et d'un côté, c'est vraiment, heu, compréhensible parce que, heu, ben, effectivement les réseaux sociaux, heu, comme tu dis, c'est c'est public alors selon j'imagine ton activité, tu tu mets plutôt ton ton profil en public plutôt que privé. Hem et en fait, bah, je je pense qu'il y a cette peur un petit peu, justement, d'une image qui reste, qui sera potentiellement, heu, entachée. Heu, généralement, on se dit, heu, que t peu importe ce qu'on poste sur internet, ça reste, heu, à vie, même si on supprime, donc peut-être qu'inconsciemment, il y a un petit peu ce ce blocage là parce que tu as tu as cette volonté d'être, heu, d'être parfaite, tu vois? Heu, alors que, voilà, une une discussion avec, heu, un ou une inconnue, ou même devant un groupe, c'est quelque chose, voilà, qui va durer, heu, quelques secondes, quelques minutes, mais qui va pas être enregistré. Heu, ou ça va pas c'est c'est «du direct» entre guillemets et après c'est passé, il n'y a plus aucune trace de ça en fait et c'est peut-être, effectivement, cette trace qui te fait peur. Hem et justement, là, par rapport à à ton donc ton activité et tout ce que tu dois faire. Est-ce que alors, j'imagine, c'est pour développer, mais, hem, est-ce que ce qui te fait peur un petit peu, c'est aussi, heu, hem, potentiellement la la taille du du public que tu pourrais toucher? Ou, heu, est-ce que ça ça te dérange pas que ce soit, heu, 1 million de personnes qui voient la vidéo ou que ce soit 10, est-ce que tu reçois une différence? Ou est-ce que c'est vraiment, heu, concentré sur autre chose en fait?
Ouais. Mmh mh. Et oui, ouais. Mmh mh. C'est vrai. Non, ça me dérange pas du tout parce que, hem, tu sais, tu peux avoir en fait 1000000 de personnes et heu, n'avoir en fait, heu, qu'une personne qui, heu, qui dit du mal de toi et avoir 10 personnes et toujours n'avoir qu'une personne qui dit du mal de toi. Donc, heu, pour moi tu vois, c'est c'est plutôt on va dire la
Oui.
bah, alors la qualité, c'est pas le mot adapté, mais on va dire la qualité de ton audience qui va, heu, heu, déterminer un petit peu, heu, le le retour. Je pense que tu vas avoir est-ce que ces personnes sont bienveillant p t ou pas exactement et il y a quelque chose qui m'a fait un petit peu réagir dans dans ce que tu dis, c'est que, hem, en fait, heu, c c c c'est vraiment je pense, ouais, la trace en fait qui qui reste qui doit me déranger. Parce que je m'imaginais en fait en t'écoutant, heu, poster donc une story qui est donc éphémère et heu, poster une, heu, un un un réel par exemple, qui, heu, serait donc permanent, on va dire. Bien entendu, on peut toujours supprimer, mais, heu, voilà, c'est pas fait pour et je me sentirais plus à l'aise effectivement avec une story. Heu, même s'il y aurait quand même des craintes, hein, tu vois? Mais, heu, ouais, je pense que c'est cette histoire de, hem, de de support durable, heu, que oui, heu, c'est ta si je le poste aujourd'hui, ben même l'année prochaine, on pourra, heu, heu, la revoir la vidéo et heu, bah, si on doit en dire du mal l'année prochaine, on pourra le faire aussi. Tu vois, je pense que ça, c'est, heu, c'est c'est une bonne façon enfin, tu mets le doigt en tout cas sur quelque chose là.
Oui, la bienveillance ou pas quoi. Ouais. OK, heu, bon, déjà c'est bien, heu, parce que s justement, heu, tu as tu as conscience de pas mal de choses. Heu, donc, heu, effectivement ça ça p ça pourra aider à avancer. Heu et j'avais justement une question à propos de ça. Hem, déjà tout simplement, c'est quoi ton activité? Et et qu'est-ce qui fait du coup que tu es obligée en quelque sorte, en tout cas selon toi, heu, de te montrer comme ça sur les réseaux sociaux?
Mmh mh. Bah, écoute, en fait, j'en ai 2 officiellement là, l il y en a 1 où, heu, en fait, je vais, heu, commercialiser des produits alimentaires assez spécifiques. Heu, je dirais que pour celle-ci, j'ai pas besoin de me montrer, juste montrer les produits, ça suffirait. Parce que c'est assez niche et heu, donc il y a pas vraiment de concurrence, je peux me permettre un petit peu, heu, de j'ai pas forcément besoin de me démarquer, tu vois? Pas particulièrement. Hem, après, c'est toujours intéressant de de se montrer, tu vois? Heu, mais, heu, mais voilà. Par contre, pour l'autre où là, heu, ça concerne plutôt des produits, hem, on va dire, heu, cosmétiques, heu, montrer le produit, c'est bien. Mais du coup, te montrer et montrer les potentiels, heu, z effets, on va dire que ça peut avoir, heu, bah, c'est c'est c'est important à mon sens. Et hem, tu vois pour un petit peu t'expliquer, dans mes débuts, j'étais obligée de de de f donc de faire une vidéo, j'avais pas forcément et c'est toujours le cas aujourd'hui, de personne qui faisait ça pour moi. Donc j'ai pas de créateur UGC ce genre de choses là et j'ai été un petit peu obligée en fait, de, heu, me montrer, donc, heu, dans une des vidéos, heu, publicitaires, on me voit apparaître et hem, je suis contente parce que déjà, c'est un 1er pas, hem et heu, ce qui m'a rassurée là-dedans, c'est de savoir que, bah, déjà, je parlais pas. Parfois, le le retour, heu, que j'ai quand je me regarde sur une vidéo ou, heu, quand j'entends ma voix, en fait, bah, heu, voilà, ça peut me mettre mal à l'aise et donc, je parlais pas, donc ça facilite les choses. Hem et hem, en fait, on ne me voyait qu'une fraction de seconde quoi, si tu veux. Donc, heu et voilà, c'est ça. Donc je me sentais moins vulnérable, j'ai envie de dire.
OK. Ouais. Ouais. Ouais, c'est sûr. Oui, c'était court, oui. OK. Hem, parce que justement, c'est c'est intéressant que tu me dises ça, parce qu'à un moment donné, sinon j'allais te dire, heu, par exemple, bon, même si là je comprends, heu, c'est c'est des cosmétiques, heu, mais sinon j'a j'allais te dire, heu, pourquoi pas, heu, si ça te dérange de te montrer, heu, faire une sorte de de vidéo avec un avatar, tu vois? Heu, où ce n'est pas toi, mais où à la limite oui, on entend ta voix, mais où c tu ne te montres pas physiquement, on va dire, mais après voilà, je comprends effectivement que via, heu, via d des des cosmétiques, bah, tu as envie de de montrer un peu ce que ça donne sur ta peau, tu vois? D'une certaine façon, voilà, ça ça se comprend, et à la limite, si donc heu, avec un un avatar, c'est pas possible parce que tu trouves que ça s'éloigne un petit peu trop. Hem, est-ce que tu penses que ce serait possible peut-être, si toi ça ça te va pas et que tu n'es pas prête pour l'instant, essayer de de faire justement des vidéos avec, heu, des amis à toi, heu, qui seraient OK pour justement passer en vidéo et où tu fais, heu, l'exemple de ces produits, heu, cosmétiques sur elle, par exemple?
Mmh mh. Mmh mh. Ouais ouais, je peux totalement, hein. Ça, c'est, heu enfin, si ce n'est d'ailleurs, heu, je m je le j'ai pas encore f sauté le pas, mais en tout cas, je je sollicite fortement, mon entourage. Heu, donc ça, c'est bien parce que tu as des personnes qui sont quand même, heu, ouvertes et ça m'aide vraiment, pour le coup. Heu, l'idée de, hem, de l'avatar, je la trouve bien aussi parce que, heu, c'est vrai qu'avec l'IA maintenant, on peut faire pas mal de choses. Hem, donc ça peut être cool, tu vois? Ça peut, heu, m'aider en tout cas par rapport à au contenu que je dois créer. Hem, mais malgré tout, tu vois, j'aimerais bien être en mesure aujourd'hui de pouvoir, hem c'est ça! Parce que ne serait-ce que juste pour faire des stories et en fait, comme je te disais, lier, heu créer du lien avec la communauté, c'est pour moi, c'est quand même indispensable. Heu, je me positionne parfois en tant que, heu, moi même consommatrice, tu vois, de ce genre de de contenus sur les réseaux et heu, c'est beaucoup plus agréable quand oui, tu vois la personne qui te raconte un petit peu limite, peut-être pas sa vie, mais, heu, tu tu peux te retrouver.
Ouais, de réussir à le faire toi. Ouais, ouais ouais. Oui, mais tu as l'impression d'avoir une proximité, quoi.
Ouais, et puis tu peux te retrouver parfois dans dans dans mmh, dans cette personne, on va dire donc, heu
Ouais, tu t'identifies.
Ouais, exactement. Mmh.
OK, bah, alors du coup, si vraiment, hem, tu tiens à le faire toi-même, heu, i il faut que peut-être que tu arrives à te dire, hem: «Qu'est-ce qui pourrait se passer vraiment on va dire, heu, de grave?» Tu vois? Parce qu'effectivement, c'est toujours, heu, stressant de de mettre, heu, heu, une vidéo, heu, sur, heu sur les réseaux et tout ça, mais ce que tu peux te dire, c'est que tu as la possibilité de la préparer en amont, tu vois, c'est pas du direct. Donc tu peux vraiment la préparer du mieux possible, pour ensuite faire en sorte qu'elle soit entre guillemets même «quasi parfaite», même si, c'est quand c'est quelque chose qu'on fait, heu, généralement nous, on a toujours quelque chose à à redire. Mais, heu, justement, mmh, faire en sorte peut-être pour te rassurer, de l'écrire en amont, de la préparer vraiment, heu, correctement du mieux possible et comme ça, bah, t tu auras pas vraiment de de surprise et tu sais ce que tu posteras, tu vois? Après voilà, une story, heu, c'est un peu différent, mais même la story, en soi, heu, tant que tu la postes pas, tu peux la refaire à l'infini, tu vois? Heu, mais voilà, peut-être que ça te rassurerait, si vraiment tu as un plan d'action, heu, sur, heu sur tes vidéos et qu'elles sont vraiment, heu, préparées, heu, presque au millimètre près, j'ai envie de dire, comme ça tu as aucune mauvaise surprise. Après effectivement, bah, voilà, il y a le facteur, heu, chance, que ce soit vu ou non et l l l'inconnu qu'il y ait toujours des haters ça ça ça peut arriver, hein, c'est sûr. Mais au moins, vis-à-vis de toi-même, heu, tu pourras être rassurée parce que tu l'auras même potentiellement répétée avant et cetera. Et au fil des des vidéos, à force, bah, tu gagneras justement de la confiance et tu seras de plus en plus à l'aise, en fait.
Mmh mh. N ouais. Mmh mh. Moui. Ouais. Ouais, ouais. Mmh mh. Ouais, j'aime bien, heu, ce, mmh, ce l enfin ce que tu suggères par rapport, heu, bah, au fait de prendre du recul. Déjà, ne serait-ce que, heu, en prenant conscience qu'en fait, bah, une story, heu, oui, heu, je peux je peux la refaire si elle me plaît pas, donc ça, c'est vrai que c'est cool, et aussi par rapport au fait que, bah, oui, heu, je pourrais me demander: «Qu'est-ce qui peut m'arriver si jamais je le fais?» et, enfin, voilà, heu, un petit peu relativiser les conséquences, et heu, ça colle plutôt bien avec, heu, mon petit côté, je dirais, heu, je m'en foutiste et ça peut très, très bien marcher, hem
Oui, voilà.
ça peut très, très bien marcher. Comme, heu, déclic en tout cas, donc heu, je pense que je vais tester ça un petit peu, essayer de, mmh, bah, travailler, heu, cet aspect-là. Heu, et je pense que, ouais
Oui, parce qu'imaginons, tu vois, que même tu aies un tu aies un commentaire méchant, si ça te fait peur un peu et que tu as tu as tu as peur justement, quelqu'un qui te critique. Même s'il y a, à la limite 1 commentaire méchant, un hater. Bah, tu ce tu peux très bien le le supprimer, et le bloquer, tu vois? Et comme ça, bah, hop, le problème, heu, tu tu l'enlèves un petit peu de de ta vidéo.
Ouais. Mmh, tu as bien raison. Je te remercie, en tout cas, pour l'écoute et pour les conseils, parce que ça va grandement m'aider.
Bah, écoute, heu, avec grand plaisir, et et t'inquiète pas, heu, tu tu finiras par y arriver tranquillement, et je te souhaite, heu, bon courage en tout cas avec, heu, tes marques.